Ecco, i cinema all' aperto è una cosa che mi manca tanto d'estate, perché tra l'altro fanno dei film non nuovi, fan fanno film un po' datati, che me l'e m'ero dimenticato. Ho detto: "Ah, bello!" <chuckles> E e quindi
Sì, sì, sì. Mh. Vero, c'ha ragione. È vero, bello, bellissimo. Hai ragione. Anch'io ci andavo tanti anni fa, però non ci sono più andata. Andavo in Emilia Romagna, ehm, Romagna al mare, quando ero a 20 anni e qualcosa, ci cinema all'aperto ci andavo. Poi ultimamente
Mh. Mh-mh. Sì, è simpatico, perchè tirano fuori film mi ricordo, l'estate scorsa ho rivisto Tre Uomini E Una Gran Gamba, Titanic, <chuckles> 'sti film un po' vecchi però belli. <snorts>
Mh. Ah, okay. Sì, sì, sì. Sì, film storici comunque cioè, nel senso che li li conosciamo tutti, assolutamente.
Va bene dai, allora ti auguro buona vacanza, u per quando sarà. <chuckles>
Anche a me. <chuckles> Anche a te, assolutamente. Ti ringrazio molto. A presto, la prossima, ciao.
Alla prossima, ciao.